Hemm, aslında var. Yani, çok var aslında düşününce.
A! Gerçekten mi? E neden? Yani, bir bir yöreye özel bir durum mu bu? Iıı, nedir?
Ya, aslında, eee, yöreye özel bir yemek mi, değil mi, onu da tam bilmiyorum, çünkü, hani, şey yok bizde, böyle, hani, şey derler ya insanlar işte, ııı, "Ben, mesela, İstanbulluyum." der ve şey diye sorarsın, "Ya kardeşim nerelisin doğruyu söyle." dersin, o gider mesela Adanalı çıkar mesela, gider Sivas çıkar. Ya bizde öyle bir şey yok, hani, şeyde baba tarafı mesela 3 kuşaktır İstanbullu, ondan önce Kırım'dan göçmüşler. Eee, anne tarafı, eee, 2 kuşaktır İstanbullu, ondan önce Eskişehir'deymiş, ondan önce de Yunanistan'dan göçmüşler.
Hıı. <chuckles> Doğru. <chuckles> Doğru. Ha, size Tamam. Ama, evet, sizin tabii ki güzel tarifleriniz vardır. Sizin göçmen mutfağınız vardır çünkü. Emm, ve taşınan sadece yemek tarifleri değil oradan; hayat tecrübesi, ııı, zamanında göçün getirdiği, emm, belki zorluklar ama sonrasındaki uyum güzelliği, eee, orada bir bir sürü hikâye var. E, hadi bir anlat bana o zaman en azından birkaç bir şey. Evet, öğreneyim, ben de öğreneyim lütfen.
<chuckles> Evet, olabilir, evet. Evet, evet. <chuckles> 1 tane diyorsun. <chuckles>

Evet, evet, ya, aslında ben hem İstanbulluyum, bir de bu arada son 15 senedir Paris'te yaşıyorum ben, Fransa'da yaşıyorum. O yüzden şeyde çok iyi, hani, ııı, balık farklarını da görebiliyorum aslında, baktığım zaman. Ya, hatta
Evet. He. Kötü kokuyor bir de balıkları, pişirdikleri. <chuckles>
Ef çok kö ya, benim oturduğum yerde emm, balık marketi ya, balık, eee, daha doğrusu dükkânı var diyeyim. Hâlde de sadece dükkânı var mesela. Oradan geçerken mesela, eee, köpeğim de var böyle, köpeğim orada, mesela, deli oluyor hani orada. O kadar fazla koku, hani, alıyor ki artık, hani, ve çok kötü kokuyor gerçekten ama şeyi çok seviyorum mesela orada böyle buzların üzerine, mesela, istiridyeleri koyuyorlar. Evet, taze balıkları koyuyorlar. Hani böyle hep böyle mesela pazar günleri çok severim şey yapmayı. Eee <chuckles>
Hâl mi? He, dükkan, tamam. A! Tabii. Tazecik. Hı hı. İ bir şimdi onu soracaktım sana, şimdi biz geleneksel, eee, aile yemeklerini konuşuyoruz ama sen artık 15 yıldır bir par f Parislisin ve, eee, i onların da geleneklerine, eee, kültürlerine adapte olmuşsundur diye düşünüyorum. Eee, bu, eee, pazar sabahları, eee, beyaz şarap ve ya da şampanya ve istiridye, eee, ikilisi hakkında ne düşünüyorsun?
<chuckles> Çok severim gerçekten.
Çok değişik değil mi, sence de?
Ya, çok sevdiğim bir lezzet. Hatta yani o şey, eee, böyle sosu sanki chipotle sosu gibi geliyor bana böyle hafif, eee, acılı, evet hani, onu da bandır, güzel bir ekmek olsun, tereyağını da sür üstüne falan böyle hani. Eee, bir de istiridyenin ben biraz miniklerini seviyorum. Daha büyük etli olduğu zaman çok hoşuma gitmiyor. Bir de o hani Evet, evet bir kötü hissediyorum hatta onu yutarken.
Acılı. Doğru, yutması da zorlaşıyor değil mi?. <chuckles> Evet, o biraz şey c i i ince bir çizgi değil mi oradaki çizgi gerçekten onu yemek için? Emm
Kesinlikle, kesinlikle. Ya, şeyi de çok severim mesela, hani, yani daha önce gitmediğin bir restorana gittiysem mesela, işte böyle i istiridye varsa mesela, atıyorum 4 çeşit varsa, 4 çeşidini de söylemek isterim ki hani, şey yapayım, hani, not alayım, işte bu restoranda bu çeşidini sevdim, bunu tekrar, hani, yerim diye mesela. Bazen ama hani, o büyükleri denk gelir mesela, hani, boğazımdan geçmez böyle orada.
Süper. Evet, doğru, doğru. Ama b emm, çok şey buluyorum ben bunu, emm, çok değişik buluyorum bu kültürü. Eee, hani, sabahın köründe, emm, hani, hâlbuki, eee, konuşulduğunda da şey olur değil mi, hani, Doğu, Güneydoğu'da, ııı, sabah kahvaltılarındaki ciğer değişik gelir insanlara.
E. Hı hı. A! Değil mi? Evet, evet.

Eee, evet, kesinlikle. Ben de hep, hani, mutfağa girerim. Yani, eee, bir şey yapılacağı zaman ben de yaparım, ya da, hep, eee, bulunurum orada. Yapmayı da severim aynı zamanda. Hatta bu tarifi de ben, mesela, çok böyle, belki 3-4 sene oluyordur. Bir gün, böyle, işte, eee, kız arkadaşıma, diye, galiba o zaman yemek yapacağım. Eee, hemen, direkt, işte, onları arayıp, "Ya baba, bunu nasıl yapıyorsun ya? <chuckles> Anlat." demiştim mesela.
Çok iyi. Ay, harika. Ay, bir de çünkü bir şey söyleyeceğim. Çok, emm, şekilli bir yemek. Yani, böyle, eee, değil mi, kız arkadaşa pişirilecek. Emm, "Yemek yüze gülmeli." diye bir tabir var, ben çok severim. Eee, senin bu yemek yüze gülen bir yemek gerçekten. Etkileyici bir yemek. Eee, ilk yapmada başardın mı?
Hı hı. Evet, evet, değil mi? <chuckles> A, çok güzelmiş. Hı hı. Evet, ya, ben, ha ha. Hiç başaramadım. <laughs> Hiç başaramadım. Ya, onu orada kapatmak çok önemliymiş. Eee, hani, ben onu, hani, onun bana bahsettiği gibi kapatamadım. Hatta sağ olsun çok da şey yaptı. Böyle, hani, kapatırken anneme video çektirip bana video gönderdi bir noktada ama gerçekten önemli bir teknik. Hani, kenarı kenarlarından kapanması gerekiyor özellikle bunun. İyice kapanması lazım. Ben kapatamamışım ve, hani, eee, böyle, hani, artık o heyecanlı noktada, hani, sunumu da yapmışım. "Evet, bu senin paketin." diye, hani, böyle paketi de artık teslim etmişim. Bir açtık, kupkuru bir şey çıktı karşımıza. <laughs>
Ay gerçekten mi! Ne oldu peki? <chuckles> Tabii. M eee, ya. Tabii. Tabii, sen normal kızartmışsın aslında fırında balığı, normal bir pişirime tabi tutmuşsun gibi olmuş. Eee, eee
Evet. E, ya, tam kapatamadığım için buğulama yöntemini yapamamışım tam anlamıyla.
Tabii buharı içinde kalmamış, buharının içinde kalm ama bir şey söyleyeceğim, o kâğıdı öyle kat katlamak falan da, eee, basit bir iş değil. Baban haklı video göndermekte aslında, eee, b hani.
Evet, evet. Ya, çok haklı ama, hani, 2 tane boş kâğıtla yaptığı için tam da şey olmamış aslında, anlayamamışım. Ben çünkü bir sonra gittiğimde, hani, bir gün yerken onunla birlikte ben de katladım, orada anladım nasıl yapılacağını hani. <chuckles>
Tüh ya. Nasıl yapılacak? Peki, bir şey söyleyeceğim kızcağız ne dedi <chuckles> ö önünde kupkuru balığı görünce? <chuckles>
Ya, açıkçası çok çaktırmamaya çalıştım ilk başta. <laughs> Sanki böyleymiş gibi mi? <chuckles>
Harikasın! Tamam süper o zaman. O ne bilsin sen Evet, o ne bilsin sen buğulama mı yapıyorsun, fırında balık kızartma mı yapıyorsun, diye. <chuckles> Çok iyiymiş. Sen hangi balığı seçtin?
Kesinlikle. Onun için de şey oldu.